Oke, eee, aku bisa paham banget ya, Kak, rasa kecewa yang Kakak rasakan, gitu kan, saat Kakaknya udah hadir nih, Kak, sepenuh hati, gitu kan, untuk temen, tapi ketika Kakak yang butuh, gitu kan, justru Kakak ngerasa ditinggalin, gitu kan. Nah, eee, paling banget ya, Kak, kalau Kakaknya, eee, ngerasa itu tuh menyakitkan, gitu kan, sebagai teman yang udah, eee, berteman selama 10 tahun kan, itu bukan waktu yang sangat eh, itu bukan waktu yang sedikit, gitu kan. Nah, perasaan ini wajar dan, eee, tidak berarti Kakaknya terlalu sensitif. Nah, yang penting sekarang itu bukan mematikan rasa kecewa ya, Kak, tapi mengelolanya mungkin ya, Kak, supaya tidak menggerus, eee, mental Kakak. Nah, biar aku bisa, eee, bantu ya, Kak, memberi saran yang tepat, aku mau tanya beberapa hal nih, Kak, boleh?
Eee, bener banget. Iya. Terus Mhm. Iya. Eee, ya. Iya. Ah, boleh banget, Kak, boleh boleh.
Oke. Eee, apakah kejadian ini ya, yang tadi, eee, Kakak sebutkan gitu kan, eee, dia selalu kayak memberi alasan gitu kan ketika, eee, Kakaknya butuh, itu udah kejadian berulang atau cuman beberapa kali, Kak?
Mhm. Ya, jujur, kalau untuk kejadian itu sudah berulang ya, Kak, ya. Sudah berulang terjadi dan sebenernya dia juga ngasih alasan, Kak, cuma menurut aku, alasan yang dia kasih itu walaupun tetep valid ya, tapi kayak seakan-akan kurang mau berusaha gitu loh, Kak. Padahal dari sisi aku ketika aku punya alasan yang sama ya, eee, seperti apa yang, eee, menjadi alasan dia, aku tetep berusaha kok sekuat tenagaku untuk tetep ngebantu dia. Bener, apapun alasannya aku pasti akan coba untuk bantu dia, gitu, ya walaupun itu, eee, sedikit banyak bisa menyusahkan aku, tapi nggak masalah, karena buat aku ya ketika aku bisa, eee, bermanfaat, bisa membantu untuk teman dekatku, untuk dia gitu, aku merasa seneng juga sih, Kak, gitu, tapi aku nggak melihat adanya itu di eee, di, apa ya, di temanku gitu. Seperti itu sih, Kak.
Oh, ya ampun. Iya. M tetap mengusahakan ya, Kak. Oke, aku paham banget ya, Kak. Eee, Kak, berarti wajar banget ya, ngerti banget nih aku, Kakaknya yang merasa kecewa karena itu udah berulang ya, mungkin kalau misalnya 1 atau 2 kali, Kakak masih bisa mengerti dan menerima alasannya gitu kan. Nah, paham banget sih perasaan Kakak pasti sedih banget digituin, eee, sama temen. Nah, eee, biasanya nih, Kak, pengen tahu nih, Kak, eee, bantuan yang biasanya Kakak berikan tuh kayak apa sih, Kak? Apakah waktu, tenaga, ataukah finansial, Kak?
Bener, Kak. Iya, bener banget, Kak. Iya, wu